O anda soramayabiliyorsun her şeyi. Çünkü yüz yüze eğitimde direkt karşında bir insan var ve, işte, ne bileyim, o senin s yüzünden anlayabiliyor aslında ne kadar sıkıntıyı çektiğini. Hı hı.
Evet. Hı hı. Imm, böleceğim ama dur, böleceğim ama birazcık daha, ııı, ortam gözümüzde canlansın diye, eee, sana biraz daha detaylı soru sormak istiyorum. Önce dedin ki okula gidiyorduk, ııı, yani fiziksel olarak bir bi binaya gidiyordun. Iıı, orada kaç kişiydiniz, haftada kaç gün gidiyordun, ııı, kaç saat orada geçiriyordun vs. gibi hani oradaki o sınıf, okul, bina, ııı, işte ortam, ne bileyim, aralar veriliyor muydu? Verdiğinizde, ııı, işte, oradaki kızlarla kahve mi içiyordunuz? Ne yapıyordunuz? Biraz onlardan bahseder misin? Önce sadece bu gerçek fiziksel gittiğin okul ortamından.
Tabii, <chuckles> lütfen. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. <laughs> Eee Tamam. O zaman sabahları hafta içi her gün sabahtan öğlene kadar, sabah saat 08.30'dan eee, öğlen saat 12.30'a kadar, eee, kursta vakit geçiriyordum. Eee, tabii ki de
Hıı. Çok güzel, bu bayağı, hani, şey gibi yani hani ilkokulda eskiden vardı, ya, sabahçı, öğlenci, onun gibi sen sabahçıymışsın. Sabah 8.30'da başlıyorsun bayağı. Yanında belki sandviçini alıp, yoldan kahveni alıp haldır haldır okula gidiyorsun. O, şahane, yeniden okullu oldun. Çok güzel. Evet.
Evet, sabahçı öğlenci. Aynen. Aynen, kesinlikle. <chuckles> Evet ve ara veriyoruz. Orada 1 kere ara verebiliyoruz. Eee, o arada da, eee, işte aşağı iniyoruz. He bütün öğre öğrencilerle beraber ve orada ya da ö yukarıda öğretmenle beraber işte anlamadığımız noktaları orada sorma fırsatı bulabiliyoruz. Yani uzunca bir, eee, e ara, 15 dakika kadar. Orada öğretmen de anlatabiliyor sana yüz yüze, eee, birebir ya da ar aşağıda arkadaşlarınla beraber, işte, kahveni yudumlarken orada öğrendiklerini, eee, pratikte de deniyorsun yani konuşabilme şeyini. Eee, bu çok önemliydi benim için ama maalesef, eee, çevrim içinde böyle bir fırsatımız olmadı.
Hı hı. Hı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Evet. Hı hı.